Di staccare magari dalla giornata, no, di quasi un pre diciamo, f uhm, f finisce la mia giornata lavorativa quotidiana, uhm, c'è quel preambolo per cui poi dopo ti rilassi alla fine, cioè vai a dormire e ti rilassi. Okay, interessante questa cosa. Eh, mhmm, forse, ecco, più persone dovrebbero provarlo, non credi?
Sì, sì, sì, esatto, sì. Sì. Sì, sì, sì, anche, sì. Sì, anche secondo me, a ma anche solo una 1 attività. Iniziare appunto da una piccola che, mhmm, possa già portare a un piccolo beneficio per poi, perché no, implementare anche con qualcos'altro.
Mh-mh. Ma pensi che, uhm, queste attività abbiano dei benefici anche a livello quotidiano e, uhm, con le relazioni con gli altri?
<tsk> Beh, sì, dal momento che riesci ad avere, mhmm, un ascolto tuo, un anche un relax personale, uno stress meno elevato, effettivamente anche poi la comunicazione e le relazioni sono, mhmm, non dico più sane, perché possono essere sane anche se utilizzi tanto gli schermi, però riescono ad essere più, mhmm, complete, perché ci dedichi più tempo ma eh, anche, sì, esatto.
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Okay. Più dist eh, magari distese anche. Mh-mh. Mh-mh. Beh sì, ma pensi che comunque dovremmo farlo un po' tutti? Che dici a ad oggi, in questa società così frenetica?
Eh sì. Sarebbe sì. Sarebbe bello ci fosse una regola del tot minuti di distacco totale da tutto quello che è un dispositivo.
Vedi, all'asilo si faceva, poi abbiamo smesso di farlo.
È vero.

Beh, ehm, in quelle serate se non ce la faccio perché sono svogliata, o perché magari è già troppo tardi, quello che cerco di fare è, perlomeno, di essere al buio o con una luce soffusa. E, mhmm, ugualmente però sp n non dico spegnere il telefono, ma metterlo in modalità silenziosa, modalità notte, dove, mhmm, le notifiche non arrivano più e io ho in quella modalità lì, non entrano nemmeno le chiamate; quindi è tutto schermato. È proprio come
Mh-mh. Mh. Okay. Ah, okay. Sei praticamente protetta a 360 gradi.
è come se fosse spento, ma, uhm, in realtà non lo è perché metti che c'è un'urgenza, alla terza il terzo tentativo di chiamata, la chiamata squilla, perché d dallo stesso numero intendo. Per cui significa che quel numero ha un'esigenza impellente, c'è qual c'è un'emergenza, quindi fa entrare la chiamata perché lo lo cataloga come lo cataloga come emergenza; ma se no è schermato, cioè da lì non entra nulla. Quindi, io ripeto quella modalità e cerco di, perlomeno, tentare di stare nel silenzio e nella, mhmm, non dico buio totale, ma magari un po' nella penombra per iniziare a conciliare almeno il sonno.
Mh-mh. Ecco, sì, sì, sì, infatti sì, sì. Mh, mh, mh. Il pre-nanna, come dicevi prima, insomma. Ma riesci comunque, penso che sia lo stesso discorso, riesci anche magari per, uhm, le notifiche di lavoro comunque riesci in qualche modo a bloccare anche quelle, oppure magari ti
Sì. Un minimo, perlomeno. È tutto bloccato.
Quindi non ti vie il pensiero di controllare se tutto niente. Okay, ottimo.
No. No, anche perché siamo in un orario dove, ehm, si va a dormire. Non mi devo mettere cioè, anche se ci fosse una notifica lavorativa, ma la guarderò domattina, cioè <chuckles>
<laughs> giustame Ah-ah. Okay, riesci comunque a staccare. Perché sai, delle volte ci sono persone che invece, uhm, si sentono proprio a disagio, ehm, che stanno lì, che devono controllare per il lavoro perché hanno delle ansie, no, e quindi ottimo che tu riesci a fare questa cosa qui. E secondo te queste persone qui che non riescono a farlo, cosa dovrebbero fare?
Sì, sì.

Beh, le persone che non riescono a staccare a me, uhm, verrebbe da, mhmm, associarle un po' a, uhm, passami il termine, "maniache del controllo". Quindi se c'è una maniali maniacalità nel controllo significa che, ehm, si ha paura anche di perdere un po' il controllo, perché bisogna avere tutto perfetto in modo che n mhmm, si sappia gestire al meglio. Quindi mi verrebbe da dire a queste persone di iniziare a fare anche solo una piccolissima attività di perdita di controllo, dove loro non hanno la possibilità di, ehm, decidere. Quindi non hanno il potere di decisione, viene deciso da qualcun altro e si fa come dice questo qualcun altro. Perché così ci si affida totalmente ad altre persone, non si ha la possibilità di poter interagire o gestire quello che sta accadendo perché non sai che cosa sta accadendo. Quindi inizio un attimino a vivere in quella sensazione di: io non ho il controllo.
Mh. Calità? Ah-ah. Mh-mh, mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Dal caso. <chuckles> Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Certo e quindi è
Ovviamente partire da piccoli passi però, perché non non è che, beh
Ovviamente sì, sarebbe <chuckles> forse traumatico, ma quindi ecco, da questo discorso io, uhm, percepisco il fatto che per te sia molto importante lo staccare, no, in generale. Ehm, e quindi ti chiedo, mhmm, perché staccare conta? Cioè, che benefici secondo te si possono avere dallo staccare proprio?
<chuckles>